Ne bileyim. Böyle, biraz espriyle bundan bahsetmek mi olabilir ama buradaki kelimeler ne? Bunun bir üzerine düşünmem lazım. Çünkü şey de olabilir, böyle çok kompleksli, hani, abuk sabuk <clears throat> bir gerilim yaratacak gibi de asla değil. Hani, espri "Ya, kendi aranızda konuşun böyle şeyleri ya, işte, falan, eee, ayda 1 ayda yılda bir görüşüyoruz." gibi bir espriyle karışık da bir girebilirim lafa bir kere olsun en azından. Ne dersin?
E Anladım. Hıı. Tabii. E, tabii. Haklısın çünkü, eee, sonuçta bu konuyu, eee, telefonda da konuşabilirler insanlar, yani, eee Bir de bir şey söyleyeceğim, eee, hani, aslında bu bu ihtiyaçların da değişti büyük ihtimal senin, eee, o o yüzden de galiba, emm, e, bu yalnızlık hissi ortaya çıktı. Eee, b bence
Tabii. Hı hı.
Daha gerçek bağlar kurulabilir bu söylediğini hayata geçirdiğinde, seni anlarlar. E, bir de bir şey söyleyeceğim, sen diyorsun ki ben çok konuşkanım, bu insanları uzun zamandır tanıyorsun. Eee, o orada söyleyeceğin şeyin, eee, yanlış anlaşılabilme ihtimalinin de olacağını düşünmüyorum ben çünkü seni iyi tanıyorlar. Eee, senin onlara ihtiyacın olduğunu anlayacaklar, eee, sadece.
Evet. Hı hı. Aynen, aynen. Evet, belki de fark etmiyorlar. Hani, o olabilir, onlara da saygı duyuyorum. Belki fark etmelerini sağlamış olurum. Çünkü dürüstlük de her zaman kazanır. İkisini de deneyeceğim bakalım. Önce bir ilkini deneyebilirim, ortadan kaybolma <chuckles> eee, ve diğer taraf dürüst olma.
Tabii. Kesinlikle. Bence de. Aynen. Aynen. Ondan sonra da, e Tabii, dürüst olma kısmı. Eee, ben çok teşekkür ediyorum benimle paylaştığın için, yani, daha doğrusu bunu bu kadar yürekten paylaştığın için. Eee, biraz zor anladım, sonunda anladım <chuckles> seni. <chuckles>
<chuckles> Hı hı. Evet, evet, yo, anladın. Teşekkür ederim, asıl ben teşekkür ederim sana. Beni dinlediğin için iyi geldi.
Harika, eğer, eee, faydalı olabildiysem çok, eee, mutlu olurum, çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak, çok sağ olasın.
Sen de görüşmek üzere, hoşça kal.
Hoşça kal, baybay.